Yani, bu aslında kişinin zamanını nasıl değerlendirmeyi tercih ettiği kadar, aslında koşulların ona ne getirdiğiyle de alakalı. Yani, eee, eğer mesela dışarı çıkmasını gerektirecek kişinin bir işi, sürekli bir hobisi ya da bakmakla yükümlü olduğu biri varsa, ister istemez bunun için çok az zaman kalıyor ve o zamanı yönetmek de aslında çok kolay oluyor. Ama kişi evdeyse ya da herhangi, yani, zamanı yönetmesini gerektirecek herhangi bir şey yoksa, bu çok daha aslında zorlaşıyor. Mesela s dedin ki, sabah kalkar kalkmaz elim gidiyor. Hatta gözlüğümü bile neredeyse takmadan böyle daha gözümü netleşmeden. Yani, burada şey mi, ilk bahane kendini şey diye kandırıyor musun? Yani, hadi bir saate bakayım, eee, sonrasına şimdi saate diye girmişken, atıyorum mailler geliyor, mesajlar geliyor. Sonra a, diyorsun, şunu sipariş edecektim, unuttum, derken bir bakıyorsun 1 saat geçmiş.
Tabii. Çok önemli. Iıı, çok doğru. Evet. Hı hı. Doğru, tabii. Tabii, bakıyorum. Aynen, tabii. Hı hı. Ha, evet. Hıı. Yok, yok, hiç öyle değil ya. Aslında şöyle, eee, ben yani uzun yıllardır yurt dışındayım ve bu ister istemez, ııı, içeride bir, iii, endişe hâli de benimle beraber büyüttü. Hani, ilk başlarda, ilk taşındığımda, daha yüksekti. Belki şu an onu yönetmeyi biraz daha öğrendim. E, ne olmuş? Mesela haberler ne olmuş? Deprem olmuş mu? Ailem iyi mi? Ailemden biri yazmış mı? Yani aslında ilk baktığım şey, ilk taşındığım yıllarda hep Twitter'dı. Sabah açıp ona bakardım. Şu an WhatsApp'a bakıyorum. Bana biri bir şey yazmış mı? Önemli bir mesaj gelmiş mi? Mailime bakıyorum, mailimden bir şey var mı? İşle ilgili bir şey var mı? En son vaktim varsa habere bakıyorum. Evet.
Hıı. Tamamdır. Neye endişe tam olarak? Hıı. Hı hı. Yani, aslında, eee, ailenden, arkadaşlarından aslında haber almak, yani gündemi takip ediyor olmak bu endişesi ona biraz bağımlı hâle getiriyor diyebilir miyiz?
E, tabii. Tabii. E, diyebiliriz çünkü şöyle, eee, bir noktada uzakta yaşamak, bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Iıı, hani uzakta olduğun zaman, ııı, gerçekten, ııı, bazı şeyler çok zor olabiliyor. Eee, merak ediyorsun. E, bir de saat farkı var. Yani benim yaşadığım ülkede şu an 7 saat, saat farkı var, eee, Türkiye ile. Ve ş ııı, 1 ay bile olmadan bir, ııı, 10 gün sonra falan 1 saat daha olacak. Yani 8 saat. Bu çok ciddiyim, yani ben uyandığımda insanlar neredeyse günü bitiriyorlar. E, dolayısıyla ne olmuş acaba diye, ımm, gerçekten, eee, haber akışının da çok yüksek olduğu, ııı, coğrafyalarda olduğumuz için, eee, bu i çok zor olmuyor yani, her an bir haber var ve takip etmek istiyorum.
Tabii. Hı hı. Tabii ki. Hiç de az değil. Elbette, çok fazla. Hı hı.